बिल्कुल, जैसे कंप्यूटर के बारे में आपने बताया कि कंप्यूटर आने के बाद भी बहुत सारे लोगों की जॉब गई थी, जो कि मतलब अपने आप को एक कहते हैं ना अपडेट नहीं करना चाहते थे या कुछ नई स्किल नहीं सीखना चाहते, तो एआई के बाद में भी ऐसा ही होगा क्योंकि एआई को अ, मतलब काम करने के लिए या एआई को कुछ सिखाने के लिए भी लोगों की आवश्यकता होगी, तो अ, मुझे भी यही लगता है कि एआई के बाद भी काफ़ी तरीके नई तरीके की जॉब बढ़ेंगी और जो पुराने लोग हैं, जो अप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, उनके लिए काफ़ी एक अ, मुसीबत रहेगी बेरोज़गारी की। वैसे देखिए आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और मुझे लगता है आपको भी काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, ऐसे विषय का, तो आपसे अ, जो सीखने को मिला उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, हो सकता है भविष्य में हमारी फ़िर से भी किसी और विषय में बात हो।
हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं भी चाहूँगा हमारी दोबारा कभी बात हो, आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।